जैसा कि मैं आपको बताऊँ न कि अक्सर न मुझे सोने से पहले न काफ़ी ज़्यादा सोच विचार और काफ़ी ज़्यादा न ख़याल आते हैं कि मेरे को न काफ़ी चिंता होती है अपने भविष्य की और अक्सर न मैं सोने से पहले काफ़ी ज़्यादा ख़यालों में डूब जाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा सोच अ, विचार में पड़ जाता हूँ कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे होंगी? कैसे मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाऊँगा? कैसे मैं अपने सपने साकार करूँगा? और जो रोज़मर्रा की जो हमारी अ, दिनचर्या में चीज़ें हुई होती हैं उसके बारे में चिंता करना, तनाव लेना, ये न अक्सर आजकल मेरी परेशानी पड़ गया है जो कि न मेरे सोने से पहले न काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है और कहीं न कहीं जो मेरी नींद है न वो भी पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि मेरा सुबह अ, जो सोने का समय है वो तो निर्धारित रूप से अब बदल चुका है और सुबह उठने का जो समय है ना वो अभी तक बिल्कुल सटीक है। तो कहीं न कहीं न इसकी वज़ह से न मुझे पूरे दिन जो है कम ऊर्जा महसूस होती है अपने शरीर में अ, काफ़ी ज़्यादा न ये सब चीज़ें जो हैं अ, मेरे दिमाग में हरदम चलती ही रहती हैं। तो कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि ये तो सब चीज़ें हैं इन अ, एक तरीके से छुटकारा पा सकूँ और सोने से पहले न बिल्कुल जो है इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दूँ ताकि मुझे बिल्कुल सुकून की और चैन की नींद आ सके। तो उसी चर्चे में मैं आपसे थोड़ी-सी थोड़ी-सी मदद पाना चाहूँगा ताकि आप मुझे कोई सलाह दें और मैं अपने अंदर काफ़ी अच्छे बदलाव ला पाऊँ।
हुँ। अच्छा। हुँ, बिल्कुल मैं आपकी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पा रही हूँ। और देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि काम करते-करते जो है अ, तनाव होने लगता है और देखिए भविष्य की चिंता करना तो बहुत ही आम बात है और बहुत स्वाभाविक भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन अ, मैं समझती हूँ ये चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो चिंता का भी सबक बन जाता है जो ज़रूर हम इस अ, एक अच्छे सुझाव की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ जिससे ना आपकी बात को और गहराई से समझ सकूँ। तो अच्छा आप ये बताइए कि आप रात में अक्सर किन चिंताओं को लेकर के रहते हैं जैसे आपने कहा कि भविष्य की तो चिंता हैं लेकिन क्या-क्या ऐसी चिंताएँ होती हैं क्या विचार आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं? ज़रा इसके बारे में बताइए।
हुँ। बिल्कुल, मतलब मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जो ये सब दिक्कतें आजकल आ रही हैं और कहीं न कहीं लोगों की नौकरी छूट रही है तो कितना मुश्किल हो जाएगा और आगे जाके। और कहीं न कहीं जो है हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा या जो हमने पढ़ाई करी है वो कहीं काम आएगी या नहीं आएगी या कैसे जो है हमारा भविष्य साकार होगा? उसके बारे में ना सोच-सोच कर जो है काफ़ी हद तक अ, जो है समय काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है या कह लीजिए आप काफ़ी नकारात्मक या सकारात्मक जो सोच होती है उनके बारे में ना काफ़ी गहराइयों में मैं पहुँच जाता हूँ कि हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा न ख़्याल बुनने लगता हूँ मैं जो कि काफ़ी बार तो अ, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं लेकिन अक्सर ना वो काफ़ी ज़्यादा तनाव देती हैं चीज़ें कि कैसे होगा, क्यों नहीं हो पा रहा है या इतनी जल्दी जो है ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? औ बहुत बार मतलब पारिवारिक भी कुछ चीज़ें होती हैं या सामाजिक कुछ चीज़ें होती हैं या अ, आज आपसी रिश्ते होते हैं हमारे प्रेम के उनके बारे में सोचते-सोचते जो है काफ़ी बार जो नींद है ना वो नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं न ये रात के समय बिल्कुल आना रोज़मर्रा की जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकता है क्योंकि अगर ऐसा अ, रोज़ाना होगा तो कहीं न कहीं ना हम हमें उस चीज़ की आदत हो जाएगी फिर। और अगर ये आदत हो जाएगी ना तो ये काफ़ी हद तक हमारे जो मानसिक संतुलन है ना उसपे एक अ, प्रभाव डालेगी और कहीं न कहीं हो सकता है कि इसकी वज़ह से ना हम काफ़ी ज़्यादा गहरे तनाव में या काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डिप्रेशन में ना पहुँच जाएँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस आदत को जो है एकदम से ख़त्म करूँ और काफ़ी हद तक ना रात के समय जो है बेचैन होके अ, बिल्कुल जो है कुछ भी ना सोचूँ या सिर्फ ऊपर वाले को याद कर-कर जो है ना सो जाऊँ या और सारी चीज़ों का जो है ना शुक्रिया अदा कर-कर जो है एकदम से खुश हो जाऊँ। तो कहीं न कहीं ना मैं ऐसे करने का प्रयास तो करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे एक बेहतर राय पाना चाहूँगा ताकि ये सब जो दिक्कतें हैं मेरी इनको मैं हाँ, कम कर पाऊंँ और साथ ही साथ अपना जीवन जो है एक संतुलित रूप से जी पाऊँ।
बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ और देखिए अ, ये तो अच्छी बात है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, तो ज़रूर मैं आपकी मदद कर पाऊँगी इसमें। अ, अच्छा आप एक बात और बताइए कि आपका जो सोने का समय है और अ, शाम की जो सामान्य दिनचर्या है, वो कैसी रहती है? ज़रा इसके बारे में बताइए।
हाँ, बिल्कुल, मैं जैसा कि आपको बताऊँ कि अ, मतलब रात का सोने का समय जो है, अब तो वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। मतलब रात में जो है, कभी 11 बजे ही नींद आ जाती है, कभी मतलब 2 बजे तक नींद नहीं आती है या कभी 3 बजे तक नहीं आती है। अगर मैं अ अ, सटीक रूप से अगर मैं 9 या साढ़े 9 बजे तक जाके भी बिस्तर पे लेट जाऊँ ना, तो बिल्कुल मतलब मैं ख़्यालों में खोने लगता हूँ और उससे हटने के लिए भी ना, मैं बहुत बार मतलब अपना ध्यान भटकाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ, कई बार तो। लेकिन फ़ोन में भी फिर कुछ ऐसी चीजें देख लेता हूँ या कुछ अपने ही ऐसे दोस्त देख लेता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं या कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर ना, अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा जो है, मुझे एक तरीके से ऐसा होता है कि, "ये सब कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं।" तो फिर से मैं उनकी ही सोच विचार में लग जाता हूँ। और चाहे, कितने भी बजे मैं सोऊँ, मेरा सुबह साढ़े 7 बजे उठना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे उठकर पहले कॉलेज जाना पड़ता है और उसके बाद जो है, फिर मुझे काम पर जाना पड़ता है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं, वो बिल्कुल भी बदली नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, सो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी नींद है ना, वो पूरी तरीके से पूरी हो, क्योंकि कहीं न कहीं न, इसकी वज़ह से जो है, मेरी पढ़ाई पर और जो मेरे काम पर है ना, वो कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है और वो जो ऊर्जा रहती है ना पूरे समय जो शरीर में, वो थोड़ी-सी कम महसूस होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो और काफ़ी हद तक ना, मैं इन सब चीज़ों को ठीक कर पाऊँ, ताकि अ, जो मेरा काम है और जो मेरी पढ़ाई है, वो इस चक्कर में जो है, सफ़र ना करे।
अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ गई और देखिए, कितनी अच्छी बात है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बहुत स्वाभाविक है ऐसा होना और ज़िंदगी की एक पड़ाव पर ऐसा होता ही है और सँभाला भी जा सकता है इसको। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप रात को बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं या कैफ़ीन वगैरह का भी प्रयोग करते हैं? आप व्यायाम करते हैं क्या, इसके बारे में भी बताइए।
हुँ। हाँ, बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊँ कि इस समय तो मैं कोई व्यायाम नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, जैसा आपने पूछा कि कॉफ़ी, तो वो तो बहुत सारी हो जाती हैं, मतलब दिन भर में। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, नींद नहीं पूरी होती ना, तो थोड़ी ऊर्जा कम रहती है शरीर में, तो उस वजह से ना, मुझे पूरे दिन में मतलब काफ़ी मतलब 5 से 6 कॉफ़ी पीनी ही पड़ती हैं, ताकि मैं अपने आपको जगाए रखूँ, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती है और फिर काम के दौरान जब नींद आती है, तो उस समय जो है, मैं सो नहीं सकता। तो मुझे अपने आप को जगाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पीनी पड़ती है औ फिर मतलब रात में सोने से पहले तो मतलब अक्सर मैं फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मुझे देखना रहता है कि क्या चल रहा है मेरे आस-पास। अ, कहीं मैं मतलब जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं, उनसे कहीं न कहीं जो है, अनजान ना रह जाऊँ, इस वज़ह से मैं थोड़ा फ़ोन भी चलाता हूँ और बहुत बार तो काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ या टीवी पे जो ये मूवी आती हैं, वो भी काफ़ी हद तक देख लेता हूँ।
हाँ। अच्छा। हुँ. बिल्कुल, मैं आपकी समस्या को समझ पा रही हूँ और कहीं न कहीं मुझे लगता है अ, इसका कारण ये भी एक हो सकता है, तो ज़रूर इस पर भी हम लोग बात करेंगे और अच्छा, आप ये बताइए, क्या आपको सोने में क्या दिक्कत होती है, मतलब बेचैनी जैसा महसूस होता है या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, इसीलिए आपको दिक्कत आती है? या फिर हाल ही में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा घटना हुई है? तो ज़रा इसके बारे में भी बताइए, क्या महसूस करते हैं आप?
बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अक्सर ना मुझे रात में सोने से पहले ना अ, ख़्याल से आते हैं कि मतलब सब इतना आगे बढ़ रहे हैं, क क कहीं न कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ उनसे या जो मेरा जो तेज़ी है, वो इस प्रकार नहीं है, जितनी बाकी लोगों की है। औ बहुत बार ये ख़्याल आता है कि, "हाँ, अब मतलब जो पीछे गलतियाँ हो गयी हैं, अगर वो ना की होती, तो इस समय मैं कहाँ होता।" अ, बहुत बार मतलब ऐसा भी लगता है कि आगे जो है, कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है, तो इसी सब मतलब असमंजस में ना, मैं गो खोया रहता हूँ और अपने ही ख़्याल बुनता रहता हूँ कि मतलब आगे चल कर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालाँकि बहुत बार वो ख़्याल ऐसे भी होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते और फिर मतलब ऐसे ही सोचते-सोचते, मैं काफ़ी ज़्यादा एक कोई गहरी बात में पहुँच जाता हूँ, जो कि मतलब घर-परिवार वालों से जुड़ी होती है और कुछ ऐसे रिश्ते-नातों से जुड़ी होती है, जो कि उस समय पे आना मेरे हिसाब से इतना अनिवार्य नहीं है या मतलब उ उस बारे में सोचना, अब अ, ज़ इतना कुछ मतलब रखता नहीं है। तो कहीं न कहीं ना, वो सारी चीज़ें जो हैं, परेशान करती हैं और बहुत बार ना, अजीब-सी बेचैनी होती है। अ, मतलब कुछ अलग प्रकार से जो है, लगता है कि आज कुछ मन ख़राब-सा है, तो मतलब अ, फिर ना सोच में मैं और ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें तो हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती हैं अ, कई बार तो मतलब पूरी-पूरी रात हो जाती है कि मुझे नींद ही नहीं आती है, सोचते-सोचते बस मैं करवटें बदलता रहता हूँ। अ, बहुत बार मैं मतलब अपने आँगन में जाके खड़ा हो जाता हूँ। रात में जब नींद नहीं आती है, वहाँ खड़े होके सोचने लगता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द छोडूँ और काफ़ी हद तक ना, अपने अंदर एक संतुलन बनाऊँ, ताकि इन सब चीज़ों को भी मैं हासिल कर पाऊँ, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ इन सब जो चीज़ें मेरे से हो गई हैं, उन्हें सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इन्हें बदल पाऊँ। तो उस सिलसिले में आप मुझे थोड़ी-सी सलाह दीजिए, ताकि ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताईं, इनको मैं बिल्कुल ख़त्म कर पाऊँ और साथ ही साथ अपना जो जीवन है ना, उसे काफ़ी अच्छे से जी पाऊँ।
जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को बहुत ही अच्छे से समझ गई हूँ और अ, सबसे अच्छी बात आपके बारे में मुझे ये लगी कि आप जो है अपने आप को लेकर के अपने भविष्य को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सज़ग हैं और जागरूक भी हैं। क्योंकि सही समय पर सही फैसला आप अ, ले रहे हैं क्योंकि उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अ, जो तनाव है और सोने की जो स्थिति है उसको भी बदलने का प्रयास करें तो ये एक अच्छी बात है। चलिए इसके सुझाव पर बात कर लेते हैं तो कभी भी आपको ऐसा लगा करेगा लगा करे ना कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको करना है कि बस अ, कोई भी ख़्याल कम से कम ख़्याल लाने की कोशिश करना है। हालाँकि ये बहुत मुश्किल रहेगा उसके लिए आप ये कर सकते हैं आप ना गहरी लंबी साँसें लीजिए और बस अपनी साँसों पर ध्यान दीजिए कि वो कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, तो जब आप ऐसा करने लगेंगे बस आपको 1 मिनट करना है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट करना है और बस आपको ये कर लेना है। और देखिए तुरंत आपको कितना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और ये तो आप करेंगे ही इसके अलावा आप ना थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश करिए। सुबह जग करके आप अ, थोड़ा व्यायाम करने की कोशिश करिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी जो दिनचर्या होती है ना वो बहुत ज़्यादा अनियमित होती है उस कारण भी देखा जाता है कि जो नींद का आना-जाना वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर को समझ नहीं आता कि कब ये सोएँगे, कब ये जाएँगे? क्योंकि नींद की भी अ, शरीर की भी अपनी एक याददाश्त होती है उसमें वो रहना पसंद करता है और कोशिकाओं की अपनी एक याददाश्त होती है तो उसे समझने का प्रयास करिए। होता ऐसा है कि जब आपने कहा कि अ, कभी मैं रात को बहुत देर तक जगता हूँ तो कोशिश करिए कि आप एक समय सारणी बनाइए उसी के अनुसार सोने की कोशिश करिए। क्योंकि मुझे लगता है जब तक नींद अच्छे से नहीं आएगी ना तब तक कार्य भी कोई अच्छे से नहीं हो पाएँगे। और जो अ, विचारों का आगामग आवागमन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि जो कार्य है वो उतने अच्छे से अच्छी गुणवत्ता से नहीं हो पाएँगे चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई कार्य करना हो तो इसीलिए सबसे पहले खुद को शांत करें एक अच्छी समय सूची बनाएँ और सोने से पहले मोबाइल को थोड़ा-सा दूर रखें इतना दूर कि आपकी पहुँच बहुत आसानी से वहाँ तक ना पहुँच पाए और स्क्रीन स अ, टाइम है उसको कम कुर करने की कोशिश करें। और सुबह ज़ल्दी जग कर के थोड़ा-सा व्यायाम करने की कोशिश करें। अपना जो दिनचर्या होती है उसको ठीक करने की कोशिश करो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको अनुशासन में आना होगा और आप ये धीरे-धीरे प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है ज़रूर आप ये कर पाएँगे और मुझे अ, उम्मीद है कि मेरे सुझाव भी आपको पसंद आएँगे।
हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, आपका दिया गया सुझाव मुझे काफ़ी पसंद आया। मुझे भी यही लगता है कि आपके दिए गए सुझाव पे अगर मैं चलता हूँ तो काफ़ी हद तक मेरी जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी कम हो पाएँगी। तो आपके इस सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा सुझाव पसंद आया और कभी भी आपको ज़रूरत हो मुझसे आप जुड़ सकते हैं आपका भी धन्यवाद।